ก็ยังไม่เคยได้ลองทำนะคะ ไม่ ยังไม่เคยได้ลองทำ แต่ก็เป็นอะไรที่น่า น่าสนใจค่ะ ก็อาจจะแบบว่า เอ่อ ลอง ลอง ทำงานบ้านเสร็จแล้วก็ลองแบบว่า เออ เล่นกับลูก แล้วก็เดินในบ้านวนไปวนมา หรือว่าอาจจะ ค่ะ น่าจะเป็น น่าจะเป็นคำแนะนำที่อาจจะเริ่มได้จาก จากตรงนี้ก่อน ในบ้านก่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม อืม
อา อา ใช่ครับ อา ใช่ครับ ก็ในเมื่อ คุณเนี่ยชอบการออกกำลังกาย เราก็ออกกำลังกายที่บ้านก็ได้นะครับ แล้วก็อาจจะเล่นโยคะ อะไรพวกนี้ที่บ้านสบาย ๆ เอา แล้วส่วนนะครับ ถ้าอยากมีกิจกรรมกับคุณสามีหรือว่าลูกนะครับ ก็ลองพาลูกนะครับไปเดินห้างก็ได้ คือเข็นรถเข็นแล้วก็พาลูกไปช็อปปิงก็ได้ อันนี้ก็จะได้อีกฟีลหนึ่งนะครับ ก็คือมีความสนุกแล้วก็มีความอบอุ่นนะครับ อ่า ลูกของคุณเนี่ยก็จะได้เห็นแสงสีเสียงนะครับ อ่า ในห้าง อะไรพวกนี้ แล้วเราก็อาจจะนะครับ เป็นร้านของเล่นก็ได้ อ่า พาลูกนะครับ พาลูกไปดูของเล่น แล้วก็ซื้อให้เสียนะครับ ซื้อให้สักตัวหนึ่ง อะไรประมาณนี้นะครับ อ่า
ค่ะ ค่ะ อือฮึ อือฮึ ๆ อืม อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือ ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อือฮึ อือฮึ ค่ะ ก็ได้ <chuckles> ค่ะ เอ่อ ก็เป็นความ <chuckles> คำแนะนำที่ดีมาก คือได้ความสุขทั้งคุณแม่คุณลูก เออ แม่ก็ได้ไปช็อปปิง ใช่ไหมคะ ลูกก็ได้ของ ของ ของเล่น อืม
แล้วเราก็ อ่า อะไรประมาณนั้น อ่า ครับผม ใช่ไหม ไม่ไปช็อปปิง อ่า คุณสามีก็จะได้นะครับ อาจจับจ่ายใช้สอยบ้าง <laughs> อะไรประมาณนี้ <laughs>
<laughs> ค่ะ ๆ ดีค่ะ ดี ก็ ก็เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ ค่ะ เอ่อ อ ไอ้เรื่องแรกเลย ไอ้ที่แบบว่าออกกำลังกายภายในบ้านนี้แบบ เอ่อ จุด ประกายเพราะว่า 1 คือเราแบบเล่นโยคะอยู่ แล้ว ก็นอกจาก ด นอ เอ่อ เดิน เดินภายในบ้าน แล้วก็อาจจะแบบ เออ เล่นโยคะ อ่า แล้วก็ อืม อาจจะชวนลูกมา ให้มานั่งดู หรืออะไรอย่างงี้ จะ ได้ เป็นเหมือนแบบว่ามีกิจกรรมกับลูก จะได้ไม่เบื่อ แล้วก็อีกคำแนะนำหนึ่งก็ ก็ ก็ดีมาก ๆ เลยค่ะ ที่พาลูกไปเดินห้าง เหมือนแบบเราก็ออกกำลังกายไปด้วย ไม่ใช่แค่แบบ เอ่อ ช็อปปิงอย่างเดียว อืม อ ดีค่ะ ก็ น ตอนที่ไปแบบ พาลูกไปเดินก็คงจะได้แบบมีโอกาสเจอเพื่อนบ้าง อะไรบ้าง ประมาณนี้ อือฮึ ๆ ค่ะ ก็ ค่ะ
ครับผม อา อา ครับผม อา ใช่ครับผม อา ใช่ครับ อา ใช่ครับ อา ถูกต้องเลยครับ อา แบบนั้นก็ได้ครับ ก็